Tabii, eee, ben bir dönem çok yoğun bir şekilde telefon kullanıyordum, işim gereği özellikle. Eee, yani, onu aşmak için epey bir mücadele ettim, bir yol da kat ettiğimi düşünüyorum. İstersen bunlardan bahsedebilirim.
Hı hı. Hı hı. Tabii, neler yaptın, eee, nasıl başladı bu süreç onu da merak ettim.
Hı hı. Ya şöyle, emm, benim bir girişimciydim ben, eee, işim gereği sosyal medya hesaplarım çok fazlaydı işte hem kişisel Instagram hem 2 tane iş Instagram'ı, Facebook sayfam. <clears throat> Kendi kişisel sayfam Facebook, işte blog.
Hımm. Süper. Hı hı. A! Çok iyi hı hı.
Emm, yani, inanılmaz yoğun bir şekilde yazışma yapıyordum insanlarla.
Hıh. E sürekli ve akıllı telefondan tabii bu uygulamaları indirebildiğin için aslında sürekli farklı hesaplar, kişisel işte iş hesapları 2-3 tane ayrı ayrı olunca sürekli tabii ki müşterilerle de iletişim iş hesabı olduğu için sürekli telefon elindeydi anladığım kadarıyla. Peki hangi aşamada, hangi aşamada bunu çok kullandığını fark ettin? Yani bir yerde belki bir dank mı etti? A ben çok kullanıyorum gibisinden. Yoksa aynı şekilde hiç problem olmadan devam ettin mi?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Gerçekten de öyle. Nasıl? Eee, şöyle aslında benim biraz böyle boyun ağrılarım ve kolum uyuşuyordu düşün yani koltukta saatlerce yazışmaktan postürüm bozuldu resmen. Biraz o zamanlar şey yapmaya başlamıştım fark etmeye. Acaba ne yaparım ne ederim derken hani işin dinamiği böyleydi. Telefonum ısınıyordu, sürekli her sene yeni bir modele geçiyordum. Yani telefonlar parçalanıyordu elimde.
Hımm. Evet. Hı hı. A! O kadar hı hı.
Emm, yani, 1,5 yılda 1 diyeyim ya da 1 yıl abartılı oldu ve, eee, ne yapsam çözüm üretemiyordum. Biraz da kendiliğinden oldu yani işim bitti, bırakmak zorunda kaldım. Eee, sonra da fark ettim, ya, dedim ben bağımlıymışım, yani bir nevi bu, bu da bir bağımlılık. Öyle, sonra işte bazı şeyler denedim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım.